Wah, keren banget perjalanannya. Terus, Kak tapi sebelum nih, sebelum Kakak mulai untuk, eee, apa ya jadi seorang ibu nih, ini kita ngomongin soal jadi seorang ibu secara umum gitu ya. Nah itu ada rasa takut nggak? Mungkin ada ketakutan-ketakutan, "Oh, nanti takut deh jadi seorang ibu kayaknya susah," atau apaan ada nggak-nggak ketakutan-ketakutan itu kalau dan kalau ada tuh kayak gimana ketakutan kayak apa yang yang Kakak sempat pikirin nih?
Mhm. Iya. Iya, Kak. Iya, betul, Kak, Oke, iya, Kak, jadi pertama kali aku lihat test pack ketika aku mau hamil tuh, Kak. Itu tuh justru cemas banget, khawatir banget aku tuh takut banget karen kalau aku misalkan nantinya tuh nggak bisa jadi ibu yang baik untuk anakku gitu kayak, "Ini serius nih?" gitu, "Tuhan nitipin aku janin gitu di perutku? Emang aku nih pantas gitu? Aku layak gitu? Emang kok bisa?" gitu, kayak, "Emang bisa ya?" Gitu. Iya karena kan kayak aku tuh pernah ya, Kak, dulu waktu masih gadis dititipin ponakan-ponakan gitu kayak seharian tuh kayak rasanya aku yang ngejaga terus takut banget gitu loh. Itu tuh baru dititipin tante ya ibaratnya gitu, kalo terus kalau dititipin anak dari Yang Maha Kuasa gitu, "Ini titip anak nih," gitu aduh, "Alu aku aku harus gimana nih gitu ngejagainnya kayak gimana?" Gitu sih, Kak. Ada perasaan khawatirnya di situ, tak bisa lin jadi yang terbaik, hmm.
Iya iya. Aduh, kenapa tuh? Oh, iya. Oh oh, iya iya. Wah, sampe kayak gitu ya. Iya. Iya iya. <chuckles> Oke. Ada ya, benar takut. Oke. Nah, tapi perasaan takut itu berlangsung sampai berapa lama, Kak? Apakah sampai melahirkan atau bahkan sampai sekarang ini masih ada tuh rasa takut itu?
Iya betul, jadi pas waktu awal-awal, eee, tau kehamilan itu sih, Kak, takut tapi dengan berjalannya waktu, ya kita ini ya berlanjut ke mo apa, fase yang setelahnya, nggak mungkin kita berlarut-larut di situ kan? Jadi ya udah langsung mempersiapkan kehamilan segala macem. Kalau sekarang-sekarang ini juga masih sih, Kak, eee, kadang kalau ngelihat anak gitu, "Aku udah ngelakuin yang terbaik belum ya? Ada nggak momen yang missed gitu, yang harusnya bisa aku usahain lebih tapi belum aku lakukan untuk anakku?" kayak gitu sih, Kak, kadang. Ya kadang muncul perasaan kayak gitu.
Iya. Iya sih, betul juga. Iya. Hmm, iya. Oh gitu, nah

Wah keren banget Kak, ceritanya sangat menginspirasi nih. Nah, se Kak aku penasaran nih. Tadi kan, Kakak kan dasarnya emang nakes ya, nah tenaga kesehatan gitu. Nah, terus Kakak ini, kan tadi sempet kayak ngasih mungkin penyuluhan, sosialisasi ya, terkait menyusui dan lain sebagainya. Nah ada perbedaan nggak Kak dari teori teori nih, teori kan Kakak selama ini, pahamnya teori ya, sebelum jadi ibu, gitu. Teori, terus Kakak berusaha membantu ibu ibu. Nah terus, eee, ada perbedaan nggak dari teori yang Kakak sering sampaikan dan Kakak dalami selama ini, dengan prakteknya nih dalam menyusui itu?
Hmm. Iya. Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Oh, oke. Eee, sebenarnya dalam prakteknya, enggak juga sih Kak, karena, aku juga terjun ke lapangan ngatasin masalah juga gitu. Karena juga sebagai praktisi pijat laktasi juga, jadi, di lapangan juga kayak ada ibu ibu yang mau mungkin mengalami, ada istilahnya namanya mastitis, kayak infeksi payudara, kayak gitu. Ada yang bayinya bingung puting, ada
Oke.
iya banyak lah, jadi udah pernah ketemu momen apa, masalah masalah menyusui, jadi iya.
Itu dia, udah tahu ya gimana cara mengatasi, gitu ya?
Heeh, iya. Jadi alhamdulillah, jadi enggak enggak terlalu kaget pada saat menyusui. Cuman, iya itu tantangannya adalah, dari sisi lain gitu, di luar teori teori itu, gitu, Kak.
Di lihat-lihat malahan. Oke, nah, eh
Heeh, ke mental sih ya berarti. E ternyata perjalanannya tidak semudah itu, dari sisi psikologis atau mentalnya.
Iya iya iya. Betul pasti ya, pasti berat banget gitu karena, secara teknis, iya aman aman aja.
Iya. <chuckles> E aduh ceritainnya sampai ke deg degan lagi. Hmm, gitu. <chuckles>
<chuckles> Aduh oke oke. Ya ampun Kak, eee, ini Kakak udah udah ini nih, udah apa ya, meluangkan waktu dan perasaan nih untuk buka lagi tentang ini. Aku apresiasi banget sih Kak, makasih loh. <laughs> Nah tapi Kak, kalau untuk
Hmm. Iya bet Iya sama sama Kak, makasih ya udah udah dengerin aku cerita. <chuckles>